Essa viagem inteira na verdade é é bem inesquecível, eu acho que você pegar 1 carro e ir dirigindo pela Itália é muito legal. Teve Firenzi que foi essa muito, assim, uma coisa muito impressionante. Mas parar nas cidadezinhas também tem o seu valor, assim você conhecer
Com calma. Uhum. Sim. Fazer Conhecer o entorno, né, o fora a cidade também.
É, porque tem cidadezinhas que são bem surpreendentes, que tem um centro histórico, que tem coisas interessantes pra se ver, sabe, não é só um vilarejo. Que tem aqueles aquela murada, eles tinham muito isso, né, na acho que de época medieval, eu não sei, mas uma época em que se fazia muro pra se defender do Império Romano. Que não adiantou nada, porque o Império Romano invadiu absolutamente todas as as cidadezinhas
Sim.
Todas elas têm.
E vi falando falando em invasão, roteiro, vocês passaram algum perrengue aí nessa viagem que você pensa: "Poxa, esse esse perrengue é imp é imperdível, assim, eu preciso contar isso pra alguém".
Nos Eu entrei com sim eu fu por exemplo, eu segui o Google Maps e eu achava e ele funcionava bem, só que teve um dia que eu estava numa cidade que é Sangimignano, que é uma cidade histórica cercada totalmente por muro e ali dentro é tudo área de pedestre. Então tem carros que trafegam, óbvio que porque tem hotel ali dentro, mas em áreas restritas, e eu fui seguindo o Google e eu enfiei o carro na área maior rua movimentada da área de pedestre. E a minha ami e entrei ainda numa rua que não tinha saída, não tinha como sair. Então eu fui até o fim, eu tive que voltar tudo de ré e tinha gente pra todo lado. E aí a minha amiga teve que descer do carro e ficar "Sai gente, sai ela está dando ré", tipo, "sai" e as pessoas, tipo, xingando, gritando ou turista, assim, "mas que cosa estaf che cosa fai?". Tipo os senhorzinhos e eu assim: "Ai, eu entrei eu tenho que sair e agora?". Aí assim, <laughs> não tinha o que fazer. <laughs> E pior eu tive que sair de ré, a rua inteira, inteira. E eu assim: "Meu Deus do céu, vou atropelar alguém", porque estava lotado de gente, de crian
Uhum. Olha, que legal. Aham. Sim, caso Meu Deus! E Meu Deu Imagino. Ufa, né. <laughs> Não foi a min <gasps> E voc E você não ficou com medo, assim, na hora
Fiquei morrendo de medo, eu falei: "A polícia vai aparecer agora", mas, assim, mesmo que a polícia aparecer eu vou ter que sair de ré, eu não tenho o que fazer. E aí uma hora os homens ficaram com dó e começaram também a tirar as pessoas e, e aí aplaudiram quando eu consegui embicar o carro pra sair. Ai meu Quem nunca, é. Mas foi tenso porque, assim, dirigir, putz eu acho que não foi mais de 500 metros acho que com ré no carro, porque eu andei muito e o Google estava absolutamente equivocado, aí depois porque eu estava tentando chegar no hotel.
Dá uma ajuda ai. Quem nunca, né, quem nunca fez iss E o que É.